Hm, ja, ja. Aber aber ich glaube, das haben die doch vielleicht schon irgendwie rausfinden können. Ähm, ich also
Ja, ich denke auch, dass dass die Armee, die wüsste das, was es so alles gibt.
Ja, ich glaube, dass die auch schon miteinander wahrscheinlich darüber 'n bisschen kommuniziert haben, obwohl die sich natürlich nicht vertrauen.
Na ja, aber es gibt auch immer wieder Spionage, also ja, es wäre wäre eher unerwartet, dass die da ganz was Neues entwickeln können und niemand weiß.
Ja, genau. Ja, und wenn es so wäre, dann hätte man ja nicht dieses dieses UFO f ähm, Datei.
Mhm.
Denke ich. Also das ist und und dann wäre das ja auch nicht so so hoch, g äh, geheim, wie die das halten, weil ja nur ganz wenige sogar in der Militär, ähm, darauf Zugriff haben.
Ja, es ist es ist 'ne verrückte Sache. Ja, weißt du, was ich verrückt finde? Dass die haben ja jetzt mehr oder weniger zugegeben, dass dass diese Armeeleute s irgend so was gesehen haben und, ja, es wird nicht mehr drüber geredet, weil über Jahrzehnte hinweg wurde es immer als Spinnerei hingestellt. Und jetzt glaubt irgendwie die Masse nicht mehr dran. Jetzt müsste schon jemand 'n Video machen, wo du wo du irgend so 'n D Ding landet, ja, denn sonst glaubt's jetzt niemand mehr.
Ähm Mhm. Ah. Ja und jetzt musste man's zugeben. Mhm. Ja, ja. Jetzt mussten die das quasi zugeben, aber, ähm, haben sich dann wieder weggeschlichen quasi. Die haben dann nur das Minimale gemacht, das sie mussten a zu dem Punkt, weil sie quasi, ähm

Ich g ich glaube schon. Also, äh, ich wenn ich wenn ich sage, dass ich daran glaube, dann komme ich mir immer 'n bisschen verrückt vor. Aber ich habe das <chuckles> in den USA habe ich das von, ähm, Leuten gehört, wo äh, in der Militär gewesen sind. Und aus diesem Grund würd würde ich sagen, dass diese dass das Vertrau dass diese diese Informationen, die ich bekommen habe dass das vertrauenswürdig ist.
Mhm, ja, kann ich nachvollziehen. Ja. Ja, ja, das das denke ich auch, denn die Leute, die das berichtet haben, die haben ja eigentlich nur was zu verlieren dadurch, dass sie das berichten. Weil eben im Allgemeinen wirst du halt bisschen als verrückt hingestellt wenn wenn du wenn du so was sagst.
Ja, ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Und nur wenn jetzt die Leute <chuckles> wirklich verrückt sind Das weiß man ja nicht. Aber ähm, d die, wo ich m mit die die Person, mit der ich gesprochen habe, ähm, äh, da kann ich einschätzen, dass die Person nicht verrückt ist. Und von dem her
Ja. Ja ich muss sagen, ich habe ich habe nie daran geglaubt, und ich dachte immer, dass Leute, die so etwas erzählen dass die alle, ja, entweder, äh, sich was eingebildet haben oder jetzt irgendwie, na, Beachtung wollen oder was. Aber dann habe ich selber mal was gesehen und kann bis heute nicht erklären, was das war. Ja, selber. Und seitdem denke ich: „Hm, ja." <chuckles> Ich meine, U-F-O heißt ja weiter nix, als ich weiß nicht, was es war, ja. Und
finde ich das glaubwürdig. Oh, echt? Selber? Okay, interessant. Okay. <laughs> Ja, ganz genau. Und und warum ist das, äh, für dich hervorgestochen, dass dass das vielleicht, äh, dass das was ist, das du nicht erklären konntest? Also also was war da so unerklärlich an an dieser Sichtung, die du hattest?
Na ja, also, e Äh, ich es war ganz verrückt, das war abends, und ich war im Garten und äh, also, nachts, dunkel, und, äh, war 'n wunderschöner Ma
Mhm. Aber noch nicht so spät, oder?

Weil das weil das jetzt endlich mal, ähm, an der Zeit war, weil d weil es keinen anderen Weg mehr gab. Ähm, aber aber dann haben dann haben sie sich ich glaube, die hatten ja das, ähm so 'n die haben ja im Weißen Haus darüber geredet. Ähm, und dann wurde das irgendwie wieder, ähm, abrupt abgebrochen glaube ich, habe ich gehört. Ich ich folge den Nachrichten nicht, aber
Ja. Mhm. Ja. Ja, ja, weil ja, ich meine, irgendwo denken sie immer, es würde große Panik ausbrechen, wenn die uns das sagen würden.
ähm. Ja, das das, äh, vermute ich.
Ich glaube noch nicht mal. Ich glaube, die meisten Leute wären völlig okay damit. Die würden einfach gerne halt wissen.
Ähm. Ja, aber dann wäre vielleicht 'n Druck noch mehr Druck auf die, ähm, Information preiszugeben. Und dann haben sie halt, ähm vielleicht ist dann das Risiko höher, dass, ähm, Informationen rauskommen, ähm, und die wollen ja nicht nichts teilen.
Ja, ja.
Und die wollen nichts teilen, weil sie wahrscheinlich Angst haben.
Ja.
Dass sie, ähm dass dass dass die Informationen in die falschen Hände gerieten.
I i ich denke ich denke mir, es ist einfach schw schwierig für so 'ne Regierung zuzugeben, dass da eventuell irgendwelche Außerirdische da sind, die die viel, viel mehr fortgeschritten sind in ihrer Technik und dass du da stehst auf deinem Berg von weiß nicht, Kampffliegern und und Bomben und weißt, dass dass die ja, dass die die die ganze Erde sozusagen vernichten könnten, wenn sie wollten. <chuckles>
Mhm. Ja, vielleicht das aus diesem Grund, äh, gibt es vielleicht das Risiko von Unruhe, dass das
Ja.